أيوه بالضبط، أُمّة لا إله إلّا الله هناك واكتَشَفت فيما بعد إن أي حد الشبشب بتاعُه بيضيع بيلاقي أي شبشب قُدّامُه يقوم واخده. آه بالضبط. فطبعًا إيه، رُحت قَعَدت أتمشى، أتمشى لحد ما طلعت برّه قَعَدت أسأل الناس: "يا جدعان أجيب شباشب منين؟" أنا ماشي حافي بقى في الشارع كان منظر يعني غاية في الروعة، يعني أ
<chuckles> ياخده. <chuckles> تمام. طبعًا. آه، والشمس والحرارة آه، طبعًا.
آه، والأرض بقى يعني سُخنة أنا أنا أنا ما كانش شاغلني الأرض قد ما متخيل الناس شايفة واحد ماشي ف حافي في الشارع باصّين لُه إزاي. ف
حافي، أيوه. <chuckles> امم، آه، وأتصرفت إزاي بقى جِبت جِبت شبشب؟ لقيت والّا؟ لاقي
لحد ب آه، آه آه، أنا لقيت محل كده لقيتُه كان قريب، كان الناس بيروحوا يحلقوا عنُده، فَوَراه كان في محل تاني كده كان مول بصراحة، تمام. أنا دخلت المول حافي، ما فيش أي مشكلة، فين أنا عايز شبشب <chuckles> آآ، جِبت الشبشب خ حاسبت عليه ولبسته، تمام. آه، كان منظر مُضحَك بصراحة بس اللي هو إيه أنا أنا هاعمل إيه طيب، أنا عايز أروَّح.
آه. ما فيش مشكلة، أ أيوه. أيوه، طبعًا ده ما هو ما فيش حل تاني آه، بالضبط. ده أنت كويس إن أنت يعني أ إن الشبشب هو اللي اتسرق مش حاجة تانية مثلًا، فلوس، بتاع. كنت هَتتصرَّف إزاي ساعتها؟ آه.
آه، لأ، أنا أنا أصلًا يعني أنا كُنت سايب كُل حاجة أصلًا هناك تمام، فَكويس إن أنا ما جِبتش حاجة تانية معايا يعني، <chuckles> الزحمة بتعمل أكتر من كده. آآ، طبعًا ده إيه أ
ده فعلًا كويس كويس أوي. دي كده تاني تجربة يعني صدمتك في الرحلة، يعني واضح إن هي دي كانت لسه أنت ك كُل ده أول يوم، أول كام ساعة في السعودية.
أيوه. آه، ده أنا أنا أنا لسه باقول بسم الله يعتبر تمام، أ تالت حاجة بقى <chuckles> تمام.
م آه، يعني، ف ف آه، قُل لِي.
هاقول لِك، آآ، تالت حاجة كانت إيه، أنا طبعًا آآ، كُنت المكان اللي أنا كُنت فيه كان بعيد، فهُم قالوا في باص هَيوديك، هو كان في باص ودّاني الحرم تمام. أدَوَّر على الباص ده عشان أرّوح الباص مش موجود
امم. تمام. ياه! وهو باص واحد بس؟
أخدت آه، هو كان باص واحد بس طبعًا كل الأماكن شايف لها كذا باص، أقول فين الباص بتاعنا؟ يمين شمال مش لاقي حاجة.
آه.